آه، أنتِ كنتِ مجهزة الأكلة مثلًا، وقال لِك لأ معلش أنا الأكلة دي عندي حساسية منّها.
بعد ان امم. أ آه، لأ هي طبعًا هي الح هي الحمد لله ما حصلِتليش قبل كده، بس في حالة إن هي ممكن تِحصل، آآ لأ طبعًا هافضل آآ يعني هاسألها بقى، أنتِ طَب ات تحبّي أعمل لِك إيه؟ ما أنتِ لازم هتاكلي، يعني أجي ه أكيد هاجيب لها أي حاجة آآ تأكلها، يعني ما ينفعش مش هتاكل، آآ أي حاجة بقى هي مثلًا م زي ما أنت بتقول م ما يكونش بقى عندها مشكلة أو حساسية منها أو أي حاجة، في ناس فعلًا زي ما أنت قُلت، في ناس بيكون عندها حساسية من من المكسرات من أنواع معيّنة من المكسرات.
تمام. بالضبط. إمم. من نوع معيّن أو من القمح مثلًا أو من اللبن.
صح، فعلًا في ناس كده، آآ بس طبعًا لو لو اتفاجئت بحاجة زي كده، أو صادفِت يعني إن حد عنده حاجة زي كده، لأ، هاحاول أدوّر على بديل سريع آآ بحيث إنّه يعني ما ينفعش يقعد كده، يعني م الناس كلّها بتاكل وهو لأ؟ آه بالضبط، بالضبط. آآ لأ هاحاول أقَدمِّ بديل يعني.
امم. مش هَيقعد يتفرج عليكم يعني، مش هَيقعد يتفرج عليكم. إمم، لأ جميل. إمم، طيّب. بعد ال الأكل بقى شاي والّا حاجة ساقعة؟
امم. والله بقى بُص آه، دي دي بيحصل عليها خلافات وخناقات، يا جماعة نشرّب شاي والّا نشرّب حاجة ساقعة؟ أنا باميل للش للحاجة الساقعة.
وليه؟ إمم. <chuckles>
باحس إن أنا عايزة حاجة تفوّر بقى.
إمم، تحسّي إن هي إيه بقى، تنزل ت تعمل طراوه كده.
بالضبط. حاجة تفوّر ال ال اللي إحنا كلناه، يعني حدّ يلحق يعمل فوَران، عايزة فوّار. آآ أنا عشان ممكن ما باحبش الشاي، بس هي بتتقسم فريقين على حسب في حاجة مهمّة أوي إن لسّه بيكون فيها حلويّات.
إمم. آه، في ناس تقول لِك لازم أ لأ ده حاجة، ده نقطة تانية دي، <chuckles> بس في ناس تقول لِك أنا لازم شاي، ما أقدرش أستغنى عن الشاي، بعد الأكل ده مزاج.
آه يعني لو في حلويات <chuckles> ما هو آه ما هو أ بالضبط الصراحة ل لو مثلًا في حلويّات بما إن يعني زي كنافة أو حاجة، لأ يبقى الشاي أحلى معاها. مش مش حاجة ساقعة آآ بس طبعًا
إمم، بالضبط. وممكن الحاجة الساقعة تيجي بعدين.
بالضبط آه بقى، يعني في لسّه قعدة قعدة بالليل، ممكن ساعتها بقى نحط الحاجات الساقعة، وهي دي كانت العزومة الخفيف الخفيف يعني، زي ما انا قُلت لك.
آه. إمم. آه خفيف خفيف بالضبط، بصراحة يعني الأكل بتاعِك من كلامِك عليه شكله طعمه م يعني شكله روعة، فتسلَم إيدِك وبالهنا والشفا علي اللي أكل، واستمتعت معاكِ بصراحة في ال إن شاء الله لو لينا فرصة تانية ن نعرف قصّة عزومة تانية شكرًا لِيكِ.
<chuckles> شكله حلو أوي. <laughs> وأنا حقيقي استمتعت جدًا. أكيد أنا أنا استمتعت جدًا، و وأكيد لينا فرصة تانية نتكلّم إن شاء الله، شكرًا.

لأ لحمة مفرومة آآ اللي هي محشية اللي أنا حاشياها في السمبوسة ذات نفْسها.
آه، آه في السمبوسة تمام.
آه تمام.
تمام خفيف إحنا خفيف لغاية دلوقتي.
إحنا لسه ما خلّصناش <laughs>
إمم زيدي زيدي من الشِعر بيت.
<chuckles> إحنا بقى عايزين نهضم شوية، يعني عايزين نخلّي ال نخفف الأمور شوية فعملنا سلطات
إمم.
عندك بقى عِد سلطة سلطة زبادي بالخيار
تمام. إمم، إمم قولي.
سلطة بنجر
حلو.
سلطة آآ خضار اللي هي ال ال الخضار العادي ال السلطة العادية بس طبعًا آآ لمستي الخاصة، لمستي الخاصة هنا آه أنا أحب السلطات اللي هي خصوصًا بتاعة العزايم يعني، تكون مختلفة مش مجرّد إن هي سلطة خضرا وخلاص باحط عليها آآ خيار، طماطم، فلفل آآ الرومي يعني، جزر
حلو. السلطة العادية بقى. آه. قولي بقى لمستِك فيها إيه؟ إمم. إمم.
باحط عليها برضه ممكن شوية بنجر بس مش كتير وباحط عليها تفاح
إمم.
ورُمّان.
تفاح ورُمان على السلطة!
آه. <laughs>
دي مش حاجة غريبة؟
آآ بُص يعني أنصحك، أنصحك أنصحك تجرّبها إن دي يعني هتعمل آآ عارف أنت الtwist اللي بيتعمل في الص ده الtwist بقى لمّا تلاقي أ بُص أصل هو الرو التفاح أو الرُمان مش فاكهة مسكرين أوي بيكون فيهم يعني سِنة مزازة فبيتماشوا مع السلطة.
لأ، لأ يعني وَضَّحِي لي تفاح ورُمان دي جبتيها منين؟ آه. إمم.